Uh! Linkin Park, devo ascoltarmi il loro ultimo album. Da quando, <sucks teeth> Chester, uhm, il cantante, non c'è più, hanno preso la nuova cantautrice
Certo, sì. Mh, sì.
che ha una bellissima voce. Devo devo ascoltarmi il loro nuovo album.
Infatti le persone, diciamo, sono un po' divise in 2. C'è chi dice che comunque senza di lui non si può fare, cioè è proprio impossibile, e chi dice: "Ah, gli hanno da ridato un po' una nuova vita." e c cose così.
Mh, mh-mh. <sucks teeth> Eh. Allora, posso darti la mia opinione?
Certo.
Allora, i Linkin Park sono stati praticamente un pilastro della musica rock, anche metal, perché loro erano molto metal i primi album, erano molto, molto metal. Poi si sono un attimo non ammorbiditi, ma si sono variegati.
Certo, sì, sì, sì no verissimo. Mh-mh. Sì verissimo.
Sono stati un pilastro per molti ragazzi e ragazze. Chester, la sua voce era qualcosa di incredibile, iconica, letteralmente iconica.
Mh-mh. No, è verissimo, sono d'accordo.
Sfortunatamente è successo quel che è successo, e, per quanto riguarda lo stile dei Linkin Park, che era dovuto anche molto a Chester
A lui, certo, sì, sì, sì.
<clicks tongue> un po' si sente la mancanza. Però questo non vuol dire che la band, gli altri membri che hanno comunque dato molto
Certo, al progetto, al lavoro, al gruppo dovrebbero comunque finire così, pure no, sono sono d'accordo, sono d'accordo.
Certo, non, mhmm Esatto. Sì, s esattamente quello. Non non si può lasciarli non fare niente, devono andare avanti. E, come hanno fatto per tutto lo l per tutta la loro carriera, si stanno evolvendo e questo è solamente un modo, uhm, in cui hanno concluso
Cer Verissimo. N un'altra loro evoluzione.
Esatto, ehm, bisogna ascoltare e vedere. Poi, certo